Марафона, ей ребёнка привозили на кормление, она у неё грудной ребёнок маленький ещё. Да, она какой-то совершила, я не буду вам врать, она совершила какой-то длинный марафон, и там были остановки, где у них есть перерыв на поесть у самих бегунов. Ей на этот э, на эти стопы привозил э, ну, отец ребёнка привозил ребёнка туда, и мать кормила грудью его там. Представляете?
Да вы что, да? Та. Ага. Да да-да. Да. Поняла, поняла, понял здорово. Слушайте, очень. Я вообще помню просто, как я в детстве смотрела вот эти Олимпийские игры, там же тоже мы смотрели, как во вообще вдохновлялись вот этим всем. Э, когда н нашу бе за кого мы болели, да, выигрывали. Это ж тоже очень приятно было видеть. Ну и тоже мотивировало всё-таки как-то тоже спортом заниматься, потому что мгм.
Да да, помню такое. А ещё знаете, что мотивирует, ну, или попадается мне, вот, ну, это, наперв в соцсетях, да, там какие-то истории, когда люди в старшем возрасте начинают заниматься спортом, например, там 50 лет, 60. И ты смотришь на их "до" и "после", и ты просто поражаешься, насколько там всё поменя вы видели, да, такие?
Мгм. Да. М, ну, к да. Да. Да. Да, э, ну конечно. Ну, опять же, я думаю, да и, опять же, я думаю, что это не всегда, э, чистая правда. Я думаю, не все из них просто только ну, откуда, как мы можем отследить, действительно ли они только-только начали? Да.
Нет, есть примеры, п есть прям примеры, где Нет, а мне вот рассказывали, например, есть пример в соцсети, да, и человек видел лично вот этого человека, и лично девушка вот видела, а, какую-то вот женщину, которая, ну, где-то вот, ну, не знаю, ей, не знаю, что это за блогер там был, не блогер. Ну, просто где-то вот
Мгм. Да. Да. Да, да-да. Мгм. Ну, она она лично видела, что она спортом не занималась, была такая-то, а потом занялась, стала такая-то? Вы это имеете в виду?
Да, да, да, да, видела. И, конечно
Мгм. Ну, то есть это в каком возрасте? Это 50 с чем-то, 60 с чем-то, в каком го возрасте это было?
Ну, где-то ей 50 с чем-то, там 56 лет, по-моему.
Ну, она прям профессионально начала спортом заниматься или просто упорно стала в тренажёрный зал ходить?
Нет, просто, ну, нет, просто начала заниматься она ж женщина начала заниматься именно как вот в тренажёрку ходить, с весами работать. Да да, и она там, а, она там, знаете, она и похудела, там, постройнела. Она физически стала больше активная такая, то есть
М-да. А, поняла, поняла, поняла. Ну, она молодец, молодец. Да, да-да. И цвет лица, наверно, да, морщин меньше, я думаю, да, конечно.
Ну, морщины, может быть, уже и нет, но сам факт, что она я вот просто, знаете, м
Да. Мне кажется, ф вот именно с к с каждым годом всё меньше как-то мотивации, да? Но она молодец поэтому.
Может может быть. Я просто замечаю, например, по старшему поколению, даже среди своих вот сверстников, с чрез своих родственников, например. Ну, очень людей много с лишним весом, например. И я не против лишнего веса, но, а, здесь ситуация в том
Мгм. Да. Мгм. Да. Для здоровья, опять же. Я тоже была всегда, знаете, за бодипозитив. Пока сама не столкнулась с проблемами, на вот, сахара. Теперь я очень аккуратно, ну, размышляю, на самом деле, про бодипозитив именно в ключе здоровья.